Kendin öğrenmeyi nasıl öğrendin, yani, nasıl başladın ve böyle ipuçların neler? Böyle biraz anlatır mısın?
Şöyle, biraz daha derine inmek gerekirse öncelikle neyi öğrendiğimi açıklamam daha güzel olur.
Evet, lütfen. Neyi, nasıl, neden o konuya başladın, öyle başlayabiliriz.
Evet. Şöyle yapalım, emm, öncelikle dili öğrenmeyi, ııı, konuşabiliriz özellikle. Şimdi doğduğumuz, büyüdüğümüz
Tamam. Hı hı. Hangi dile?
İngilizceden başlayabiliriz. Geri kalanlarla da devam ederiz daha sonra. İngilizcede mesela maruz bırakmayı, ııı, ben kendime, daha doğrusu ne denir, destur edindim diyebilirim. Çünkü Hı hı.
Tamamdır. Hı hı. <scoffs> Peki, n nasıl yaptın bunu?
Şimdi şöyle, eee, eğer başka bir ülkeye gidip bunu öğrenme şansın yoksa ben sürekli, işte, alt yazılı dizi, film izleyerek bunu da daha doğrusu, eee, ilk çalışmaya başladığım zamanlarda 1 tane bizim tercümanımız vardı, İngilizce tercümanımızdı. Ben de o zamanlar, eee, belli başlı kurslara gitmek istiyordum ve, eee, ona sadece sordum, hani, gitsem nasıl olur, hangi kursu tavsiye edersin vs. gibisinden. O da bana dedi ki: "Bu kurslara kesinlikle boşuna para harcama, bunlar sadece gramer ağırlıklı, kendini alt yazılı diziye maruz bırak. Eğer ailen, işte, seni yurt dışına gönderemiyorsa bunlardan başka çaren yok." demişti bana.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Peki. Hı hı. Ama burada şunu anlıyorum, yani, sen aslında İngilizce zaten biliyorsun ama, işte, ya konuşmada ya anlamada biraz sorunlar yaşıyorsun, yani, sıfırdan hiç bilmediğin bir dil değildi herhâlde o an konuştuğunuzda veya sana böyle bir tavsiye verdiğinde. Doğru mu?
Evet, yani, gene bir temelim vardı, o kadar da değildi.
Hı hı. Hı hı.
Ama, eee, bizim şu anki, hani, toplumdaki genel sorun şu: Genelde eğitim sisteminde gramer ağırlıklı gidildiği için sonuçta hepimiz, iii, bunların seviye tespit sınavlarına girmiyoruz, girmeyeceğiz, Tap, Toefl, IELTS gibi. Eee, günlük olarak karşılaştığın zaman bu konularla, şimdi o karşındaki tamamen günlük konuşma diline hâkim. Sen, eee, sadece gramer öğrenmişsin ve sıkıntı çekiyorsun artık konuşurken. "Onu oraya mı koysam?" Cem Yılmaz diyor, ya.
Evet, peki. Hı hı. Hı hı. Yani, bu söylediğini şöyle anlayabiliyorum. Çünkü eğer çok, böyle, hani, kitabını- ana dilin bile olsa- hani, belki, eee, konuştuğun yerde, arkadaşınla, ailenle sohbet ederken kullandığın dil ve cümle yapılarıyla, işte, belki daha farklı bir yerde, ne bileyim bir konuşma yaparken veya, işte, bir kitap yazarken kullandığın, eee, dil, eee, değişiyor. Ama senin ihtiyacın olan İngilizce özelinde de günlük hayatta derdini anlatabileceğin, anlayabileceğin... Yani normalde günlük konuşma arasında ana dili İngilizce olan insanlar nasıl konuşuyorsa aslında onlar gibi konuşmak istiyorsun ve verilen eğitimde de bunun eksikliğinden bahsediyorsun anladığım kadarıyla.
Hani, İngili Evet, verilen eğitimde genellikle hep bu, ııı, göz ardı ediliyor. Sadece bizim, eee, eğitim sistemimiz ezbere dayalı bir eğitim sistemi olduğu için, bu yönden çok sıkıntı yaşıyoruz. Sadece lise
Hı hı. Hı hı. Peki.
Hı hı. Lise 1'de bir öğretmenim vardı. Ben hemşirelik lisesi okudum bu arada.
Hı hı.
Eee, orada bize medikal İngilizce öğretti. Eee, ben, eee, bunun t şey diyordum, ya ben hemşirelik okuyorum. Eee, sonuçta üniversite eğitimini lisede alıyorum ve diyordum ki hani, o zamanlar tabii ki o zamanlar 15-16 yaşındayız ve bu bana çok gereksiz geliyordu.
Tamam. Hı hı. Hı hı.
Eee, yani, diyordum ki "Neden?" Daha sonraları ben eee Şey, staja gittim Antalya'ya. E, Antalya'da Türk nüfusundan çok şey var; İngiliz, Alman vs.
Yabancı nüfus var, tamam.
Evet, yabancı nüfus var. Yabancı nüfusla ne zaman artık bire bir konuşmaya başlayınca kadının öğrettikleri, yani İngilizce öğretmenimin öğrettikleri o an işe yaradı. Ben o zaman anlamıyordum neyin ne olduğunu mesela.
Hıı, anladım.
Bir de Hı hı, aldığımız eğitim Latince eğitim olduğu için İngilizce zaten Latin kökenli bir dil. Eee, sadece s söylemini yuvarladığın zaman daha rahat, ııı, ilerleyebiliyorsun medikal çeviride özellikle. Hı hı.
Peki. Hı hı. Tamam. O zaman, yani, sen kendin İngilizceyi birazcık daha, böyle, pratik, daha akıcı, eee, daha anlaşılır ve kendini de geliştirmek için bu staj döneminde mi karar verdin ekstradan bir şeyler yapmaya? İşte, belki, işte, alt yazılı filmler izlemeye falan. Kendi kendine öğrenme sürecine başlamak için sana ilk adımı attıran an, eee, bu staj mı oldu? Ne zaman başladın kendin ekstradan çalışmaya?
Yani, ekstradan çalışmayı tam olarak hatırlamıyorum, yani, bı hatırlamıyorum ama uzun süredir alt yazılı dizi, film izliyorum İngilizceyle alakalı. Emm, gen
Hı hı. Bunun dışında yaptığın başka şeyler var mı?
Ben yazarak çalışmayı seviyorum. Bir de şöyle, yeni bir dil öğrendiğim zaman benim, ımm, genellikle dediğim gibi yazarak çalıştığım zaman, hani, aklıma gelen şey şu: Direkt o kelime ya da cümle aklıma geliyor. Bunu daha sonraları biraz daha ilerletmek istersem hangi dille, emm, hangi dilde ilerlemek istiyorsam eğer o dilin kitaplarını alıp okuyorum. Anlamadıklarımı çiziyorum Ha ha.
Tamam. Hı hı. Şimdi Peki, bu yazarak çalışmada, peki, tam olarak neyi yazıyorsun, yani, kelimeleri mi, anlamını bilmediğin cümleleri mi yazmaya başladın? Yani, çünkü gramer hep öğretiliyor ve gramer dışında günlük konuşma, eee, dilinde eksikliklerin vardı. Eee, onlar bize öğretilmiyor dediğin için yazarak tam olarak nasıl bir çalışma yapıyorsun? Onu da 1-2 cümle bahseder misin?
Şimdi, şöyle, yazarak bilmediğim kelimeleri dediğim gibi, hani, kitaplarda ııı, farklı dillerden kitaplar alıp altını çiziyordum. Daha sonra bilmediğim kelimeleri pekiştiriyordum.
Hı hı. Tamam.
Aslında benim en aşırıya kaçtığım öğrenme metodu şeydi, "İncir Reçeli" filmini izledin mi bilmiyorum ama o filmde
Peki, İncir bir filmin olduğunu biliyorum.
o filmde, böyle, odaya adam, böyle, Post-it'lerle, böyle, yazılar yazmıştı.
Eee, ne yazmıştı Post-it'lerle, ne için yazmıştı?
Hani Ya, gerçi şöyle: Onunki biraz, böyle, şeydi aslında; onun bir depresyonu vardı, bir şeyler yazıyordu ama, hani, bende de Post-it'lerle o kelimeleri ve anlamlarını yazıyordum. Hani, gözüm oraya takılıyordu sürekli, ona
Hı hı. Daha kalıcı da olsun, aklını hep bir köşesine yer etsin, gözünün önünde olsun. Böylelikle aslında farklı duyularını çünkü hem görüyorsun hem yazma eylemini gerçekleştiriyorsun. Yazarken beyin hatırlıyor ve böylelikle de aslında daha hızlı bir şekilde onun kalıcı bir şekilde hafızana yer etmesini, eee, sağlamaya çalışıyorsun.
Aynen öyle. Yani, <clears throat> arkadaşlarım hatta da dalga geçiyordu mesela, ııı, başka bir dili öğrenirken ona maruz bırakmıştım kendimi. Hani, sürekli şey
Hı hı. Tamam. Başka hangi dili öğrenmeye başladın sonrasında İngilizce dışında?
Çince.
Çince, çok ilginç. Çince neden? Çincede, eee, hem alfabesi hem şeyi, eee, öğrenmesi bir hayli zor olsa gerek. Çinceye nereden, eee, öğrenme isteği geldi veya ne zaman başladı, nasıl gidiyor merak ettim. Çok heyecan verici, biraz anlatır mısın?
Evet. Hı hı, evet. Çince'ye Çin'den geldi. Ben Çin'de okuyordum üniversiteyi.
<chuckles> Tamam. Peki. Ne kadar güzel.
E evet, orada, eee, mec
Eğitim falan herhâlde İngilizce miydi?
Hayır, ilk önce hazırlık <clears throat> hazırlık, ııı, bölümünü okuyorsun, sonra Çinceden devam ediyorsun.
Hımm, anladım. Nasıl geçti hazırlık dönemi? Orada yepyeni bir dili sıfırdan öğrenmek, eee, zorlayıcı olabilir. Eee, zorlandın mı? Seni en çok zorlayan şeyler ne oldu ya da orada bu İngilizce öğrenirken, eee, uyguladığın yöntemleri mi uy uygulayarak ke kendini geliştirdin? Nasıl ilerledin?
Şimdi şöyle, ilk önce bambaşka bir ülkeye gidiyorsun, hani, İngilizceyle de anlaşmaya çalışıyorsun ama senin İngilizcen beş para etmiyor. Ben onu anladım, yani, orada. Bir de şeyleri
Hı hı. Daha farklı bir aksanla mı konuşuyorlar veya çok iyi bilmiyorlar mı o yüzden mi?
Çok iyi bilmiyorlar, yani, ııı, ben metropole gittim ama mesela çok zorlandım ilk gittiğim zaman. Bir de yaşım çok küçüktü. İlk gittiğim zaman, ııı, onlar çok bağırarak konuşuyor. Her şehrin sonuna bir gelen, eee, şey böyle ses efekti gibi, eee, bir karakterleri var. Benim gittiğim yerde de "A!" dem diyorlardı her şeyin sonuna. Ben de şey diyordum, hani, ilk defa yurt dışına çıktım, ne olduğunu bilmiyorum. Diyordum ki: "Bana niye bağırıyorsun?" Hani, neden?
Hı hı. Hı hı. Peki. <chuckles> Anlayamaman ama çok normal, yani, yeni gitmişsin, ilk defa gitmişsin, hiç bilmediğin bir dil ve bir kültür. Eee, böyle hissedip anlamaman, eee, açıkçası, eee, normal, yani, bir sürü kişi benzer bir şey yaşamış olabilir. Peki, sonra.
Sonra, işte, eee, derslere gidiyorduk. Derslerde ben ilk önce normal Çinceyi şey yaptım, öğrenmeye çalıştım. Yani, benim şeyim oydu hazırlıkta. Daha sonra bunun bir işe yaramayacağını fark ettim. Ben 1 kere gittim, geri döndüm. Sonra tekrar geri gittim. Sonra iş Çincesi, benim zaten bölümüm, eee, ticaret ekonomiydi. İş Çincesine başlamak istedim. Şöyle, çok fazla kaynak aldım. Eee, odamın her tarafında Post-it'ler vardı.
Hı hı. Tamam. Peki. Post-it tekniğini yine uyguladın orada da gözünün önünde olması için.
Aslında ilk orada uyguladım, ya, şey istiyorum ...mesela yataktan kalkıyordum, ilk görüyordum, karakter var, karakterin okunuşu var, anlamı var. Onu gide gele beynime kazıyorum ama ondan sonra o karakterle işim bittikten sonra onu çekip başka bir şey yapıştırıyordum yerine mesela.
Hımm. Yani, aslında hep o duvarları dolu tutup sürekli öğrenme, öğrenebildiğin kadar öğrenmeye, hızlı öğrenmeye mi çalıştın?
Evet, çünkü şöyle, başarılı olmak istiyordum okulda, eee, ve bunun için gerçekten çok emek veriyordum, Çinceyi öğrenmek için. Bir de şey var gene, mesela, eee, derste öğrendiğim Çince ile sokaktaki Çince gene farklı.
Hı hı. Hımm. Yine derste daha böyle gramer, daha cümle yapısı, kalıplar, eee, günlük hayattan daha farklı, eee, detaylar mı öğretiliyordu?
Kalıplardan ziyade şey var mesela, eee, bizim domatesle domat gibi bir şey var ama domatesi söylediğin zaman anlamıyorlar. Mesela ben manava gittim, iii, "Bana 1 kilo domates verir misin?" dedim, "Ne diyorsun?" dedi. Dedim: "Domates." Hani, sonradan ben onun domat demem gerektiğini öğrendim, yani, bizim dilimizde bu şekilde çevirebilirim.
Hı hı. <chuckles> Hımm, anladım, ilginçmiş, yani, birazcık o zaman bayağı değişiklikler oluyor kelimelerde, aksanda ya da belki söyleyişte, eee, farklılıklar oluyor. Peki, sonra bunları fark ettikten sonra, eee, ekstradan bir kursa gitmedin ama nasıl bu sokakta konuşulan dili, Çinceyi öğrenmeye başladın? Orada o post-it'ler dışında başka uyguladığın pratik bir yöntem var mı? Yine filmler, alt yazılı diziler, eee, Çince mi izlemeye başladın? Bunun dışında bir şey uyguladın mı?
Evet. Evet var. Evet, evet. Evet, Çince, Çince izlemeye başladım. Bir de şey bizim, eee, görevliler vardı yurtta. Onlara teyzeler diyor tam olarak Türkçe çevirisi bu. Teyze teyzelere yemek rüşvet veriyordum ve dedikodu yapıyordum teyzelerle.
Hı hı. Peki. <chuckles> Aslında bire bir pratik yapma im imkânı yaratmışsın kendine bu sayede hem de biraz belki keyifli sohbet edebilme imkânı bulmuşsundur. İlginç bir yöntemmiş ama etkili olabilir gibi geliyor kulağa, nasıl geçti sonucunda bu se şeyler pratikler sonucunda?
Aynen. Çok güzel geçti. Bir de şöyle bir şey var. Çinliler şey insanlar, hani, sana dilini öğretmeye çalışıyorlar sürekli. Mesela o biraz önce bahsettiğim manav bana şey dedi: "Şunlar gitsin," dedi, "müşteriler gitsin," dedi. "Sen burada bekle," dedi. Ben diyorum ki: "Kadının benimle ne işi var acaba?" Hani, parasını da verdim. Alışveriş bitti. Kadın
Hı hı. Ama bekledin sen de yine de. Merak edip bekledin mi?
Evet. Evet, bekledim çünkü evimin dibinde her gün oraya gidiyorum bir şeyler almak için. Ondan sonra, sonra, işte, kadın bana tek tek sebzeleri, meyveleri öğretti Çince. Çok ilginç. Ya
Hımm. Anladım. Peki sonra? Hımm, ne kadar ilginç gerçekten seni de sevmiş, öğrenme isteğini belki görmüş ve hissetmiş, eee, ve aslında kendi bildiği için aslında bunu öğrenmenin ne kadar da zorlayıcı olabileceğini düşünerek empati yapıp, aslında, sana yardımcı olmak istemiş. Aslında, ne kadar düşünceli bir hareket.
Evet. Evet, gayet düşünceli, genelde, hani, herkes, yani, Çin'de herkes öyle. Hani, bazen böyle sosyal medyada da görüyorum. E, ya, ben Çinde Çince artık bildiğim için bu Çinli sosyal medya, ııı, şeylerini falan takip ediyorum. Ya, çok böyle dalga konusu olan şeyler var. Diyorum ki: "İlk gittiğimde benim de başıma gelmişti." deyip oturup gülüyorum bazen, hani. Her
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Şimdi gülerek hatırlıyorsun, ha? <chuckles>
Tabii canım her, ııı, yabancının Çin'de yaşadığı gibi ben de onları yaşadım tabii ki.
Peki, şeyi merak ettim. Eee, bu kadar tabii zorlu bir süreç. Hani, böyle sana yardım edenler olmuş, kendi pratik yöntemlerini bulmuşsun. Eee, ama ne kadar zaman aldı senin, hem kurs, işte, hazırlık hem bun yöntemler? Mesela kendi derdini anlatabilme, manavda istediğin siparişi verebilecek seviyeye gelmen ne kadar zamanını aldı öğrenmek?
1 sene. 1 senede en yüksek seviye sertifikasını aldım ben.
1 sene. Imm, bence çuvağa du kulağa çok başarılı geliyor, bu ne kadar zor olduğunu konuştuk. 1 sene de bunun için çok, eee, bence iyi bir süre gibi geliyor bana. Eee, demek ki bu yöntemlerin gerçekten de işe yaramış ve etkili olmuş. E eee, tebrik ederim.
Çok teşekkür ederim. <giggles>
Eee, çok, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok güzel i pratik ipuçları verdin yeni bir dil öğrenmek için. Eee, hakikaten yararlı bilgiler paylaştın. Eee, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum keyifli sohbet için, kendine iyi bak. Görüşmek üzere.
Görüşürüz, hoşça kal.
Baybay.